Oke, walaupun jaraknya jauh Kak, walaupun beda kota gitu tetep dateng ya?
Wah ini dia fun factnya. <chuckles> Jadi aku tuh dulu satu sekolah dasar pertama itu, nah terus kita SMP, kita tuh bertiga masuk sekolah negeri juga tapi beda SMP aja. Jadi aku sama temenku tuh satunya itu kita masuk SMP 2 terus si temenku yang satu masuk SMP 1 dan sekolahnya tuh berdekatan gitu loh dan nempel gitu sebenernya heeh. Tapi kita tapi kita juga temen, eee, satu tempat les waktu itu, jadi masih sering ketemu gitu. Nah waktu SMA, kita satu SMA.
Oke, kenapa tuh? Mhm. Mmm, oke oke, iya. Ah oke, terus terus? <laughs> Oke, ini kebetulan atau emang sengaja?
Oh. Kebetulan, semuanya tuh betul-betul kebetulan, jadi enggak pernah ada yang disengaja gitu loh.
Wow.
Nah terus habis SMA, tanpa kita kita, eee, sadari, kita tuh jadi satu kota tempat kita kuliah.
Oke oke.
Jadi waktu tadi kita dateng ke setiap ujian skripsi itu kita enggak usah effort yang sampai ke kota, beda kota enggak sih, jadi memang cuma pakai motor aja sih gitu
<laughs> Oke, wah ini berarti emang benar-benar kayak lagunya Sheila on 7 ya, sahabat sejati bisa dibilang dari SD loh sampai kuliah ya, Kak, ya berarti? Itu aduh sampai ibu-ibu ya, oke berarti kan itu membutuhkan waktu kurang lebih ya, berarti kurang lebih sekitar berapa tahun tuh, SD tig SD 6 tahun.
<laughs> Sampai ibu-ibu, sorry. <laughs> Iya. Dua puluh, 20 tahun.
Dua puluh tahun coba, itu kalau punya anak udah SMA Kak, <laughs> udah kuliah malah. <chuckles> Iya.
<laughs> Udah selesai itu kalau kita kemarin bayar KPR tuh. <laughs>
<laughs> Udah bisa nyicil yang baru. Oke terus terus, <sucks teeth> selama Kakak ini berteman ya, selama kurang lebih 20 tahun ini.
Mhm. Mhm.